Iya, ternyata ya. Nah, selama kamu proses nih yang tadi ya, selama 4 tahunan itu, belajar untuk lebih sopan gitu kan. Ada nggak sih kayak mentor atau temen atau komunitas gitu, yang ngebantu kamu lebih cepet lagi gini, untuk belajar seperti itu.
Mhm. Mhm. Mhm.
Terus gimana sih pengaruh mereka ke kamu?
Ah. Lebih ke itu sih, Kak, lebih ze ke teman-teman saya sih. Yang, eee, biasanya ngingetin, kayak misalnya, "Oh, kamu sikapnya jangan kayak gitu, mlet mending kalau misalnya ngomong itu bahasanya diganti gini aja." Biasanya gitu sih, sering diingetin. E saya juga sering nanya-nanya kan ke mereka, gitu.
Mmm. Hmm.